Ouais et puis, elle a la
Et ça ça me paraissait, heu, maintenant que j'y pense et mon grand-père rentrait à la maison, regardait la télé et revenait la chercher 2 heures après à côté du poté du poteau bleu, heu, de l'entrée gauche, quoi. Ma grand-mère attendait avec son caddie. Enfin c'est c'est surréaliste ça, maintenant.
Ben, maintenant, c'est sûr que chacun peut se mouvoir tout seul. Puis, tu as tout le monde ar est son smartphone et heu: «Ben, j'ai fini, elle vient me chercher». Il y a pas besoin d'attendre des heures. Non, puis, ils avaient heu, ils donnaient du temps au temps aussi. C'est ça. Ils prenaient le temps de faire les choses et puis, ils avaient pas peur de le faire, tandis qu'aujourd'hui, on est quand même, heu, c'est on est dans le tout et n et rien, en fait. C'est ça le fond du problème, c'est qu'on sait pas où on va, c'est ça. Tandis qu'eux, ils avaient un objectif, c'était déjà de survivre.
Bien sûr. Mmh. Bien sûr. Ouais, ouais, c'est vrai que Oui, clairement. Le quand, heu, on entend, heu, la précarité, alors qui existe, hein, heu, ben, encore une fois, ça me fait un petit peu la relativiser. Alors c'est facile à dire parce que bien sûr, je ne suis pas en situation de précarité, donc c'est toujours un petit peu facile, heu, mmh, quand c'est pas ses propres baskets. Mais je me dis la précarité d'il y a 60 ans, elle était vitale, en fait. Elle était vitale parce qu'au-delà de ne manger, heu, que, mmh, que des pâtes ou des choses industrielles et donc de risquer des maladies dans 20, 30, 40 ans, beh, là, non, c'était une assiette vide, quoi. C'était une assiette vide, heu, ou alors, heu, un mauvais radis, heu, qui donnait, heu, une maladie, heu, qu'on n'a qu'on n'arrivait pas à soigner. Donc, heu, ouais, hem.
Ah non, c'est ça. C'est ça ou pour Noël, tu avais une orange. Enfin moi, mon grand-père, c'était ça. Ah c'était: «Quand j'avais une orange, j'étais content», j'étais: «Oh là là».
Exactement, exactement. J'ai oui, j'ai exactement eu le même discours de la part de mes grands-parents qui regardaient un peu avec hébétement aussi, heu, le sapin, mais rempli d'une multitude de cadeaux. Heu et des fois, c'est vrai que ça me met un petit peu mal à l'aise, heu, parce que je me dis: «Finalement, heu, on en fait trop, ils ont pas eu ils ont pas eu autant», mais bon après tout, heu heu, il il faut aussi, heu, savoir jouer, heu, avec, heu, les règles du jeu moderne.
Mais c'est sûr, ouais, comment t tu culpabilises. Tout à fait, hein. Si je retenais, heu, qu'une chose, c'est résilience. C'est quand même, heu, tout ce courage qu'ils ont eu parce qu'ils ont relevé Ils sont une époque qui a relevé la France quand même, hein. Donc, heu, ils nous ont quand même transmis un pays qui était en bonne santé et maintenant, j'ai envie de dire c'est à nous de voir pour la suite, hein. En tout cas, un grand merci pour cette conversation, hein.
Oui C'est vrai.